जी सबसे पहले, आपसे यही जानना चाहूँगा कि अ, गंगा और अन्य नदियाँ हमारे जीवन में क्या महत्वता रखती हैं?
जी, देखिए अगर अ, हमारी सबसे बड़ी नदियों में से एक है गंगा, भारत की भारत वर्ष की। तो अ, ना सिर्फ अभी के वर्तमान में बहुत ज़रूरी नदियाँ हैं, बल्कि ये तो सांस्कृत धरोहर है हमारे लिए। खास तौर पर ब बहुत प्राचीन संस्कृति है भारतवर्ष की, कम से कम अ, 5-6 हज़ार का तो लेख मिल ही जाता है। तो उसमें भी उस समय भी गंगा हुआ करती थी, और देखिए आज का जो समय है ना, उसमें एक तरह से सांस्कृतिक धरोहर भी है, और यही हमारी कई चीज़ों में काम भी आती है। जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें, खेतों के लिए, इंडस्ट्रीज़ में पानी काम आता है इसका। बहुत सारे ज ज़रूरी चीज़ है तो महत्व वो तो है, आज के ज़माने में हर नदी का।
हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। ये तो बात सही है, बिल्कुल। हम्म। एकदम। हम्म। बहुत, बहुत। बिल्कुल। बहुत अच्छी। बहुत सही अपने बात बताई। तो आपको क्या लगता है कि अ, नदियों की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, या नागरिक की भी ज़िम्मेदारी है?
हुँ, हुँ। जी देखिए, सरकार मुझे मेरे अब अगर मैं नज़रिया बताऊँ तो सरकार काफ़ी कुछ कर रही है वर्तमान में, अब चाहें भारत सरकार की बात करें या फिर अगर दिल्ली में यमुना बहती है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में जो सरकारें हैं, दोनों राज्यों की कोशिश कर रही हैं, कि अ, नदियों में काफ़ी कुछ सफाई करने के लिए उन्होंने बजट भी एलोकेट किया है। और काफ़ी महत्वपूर्ण कदम भी उठाए, लेकिन, वहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ कि, हम जो लोग हैं, आम लोग है उनका जुड़ाव होना, उस तरफ से बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे दिल्ली जे जैसे शह शहरों में औद्योगिक शहर भी मान सकते हो आप दिल्ली को वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं इंडस्ट्रीज़ को जुड़ना बहुत ज़रूरी है जो जैसे उसी तरह गंगा की बात करें, तो आस-पास के जो बड़े-बड़े शहर है, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो की अ, एक तरह से कचरा फैला रही हैं, और उसमें आज भी गंगा में जाता है।
हुँ, हाँ, <clicks tongue> ये बात तो सही है एकदम। हम्म, काम तो करना है बिल्कुल। हुँ। बहुत, बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। हुँ। ये बात तो है। एकदम। ये तो है। हुँ। बिल्कुल। एकदम सही बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे चलो ठीक है गंगा की बात तो हो गई, पर ऐसे अप आपके आसपास कोई भी नदी है, आप उसकी सफ़ाई के लिए क्या-क्या सुनिश्चित कदम उठाते हैं?
हाँ जी। हुँ, हुँ। देखिए अ, मेरा अगर खुद की बात करूँ निजी तौर पर, तो मेरा नज़रिया यही है हमेशा से कि कचरा को बाहर नहीं डालते थे हम। मैं राजस्थान में जब रहा करता था अ, आज से मैं से वैसे तो मैं 5-6 साल हो गए, घर से बाहर रहता हूँ। अ, राजस्थान में मैं घर से जब ये ब योजना भी नहीं आई थी ना सरकार की जिसमें घर-घर कचरा आन आते हैं उठाने। उससे पहले हम लोग कहते मैं कहता था कि, "सेग्रिगेट करते हैं हम लोग वेस्ट को" क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया जाता था। तो वो चीज़ मैंने घर पे शुरू किया और काफ़ी मतलब सुनते थे, अच्छी बात ये थी मेरे घर वाले सुनते थे मेरी बात। तो वहाँ पर नदियों में होता क्या है ना कि जैसे हम लोग कचरा बाहर फैलाते हैं और जो ख़ासतौर पर जो शहर जैसे कोटा एक शहर है राजस्थान में, उसके पास में ही चंबल नदी बहती है। अगर वहाँ पे लोग कचरा फैलाते हैं सड़कों पर, तो जब बरसात होगी, बाढ़ आती है वहाँ पर, वो सारा का सारा कचरा बह कर के बरसा उसमें चला जाता है नदी के अंदर।
बहुत अच्छी बात है। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ, होती है अब तो। क्या बात है! बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, बिल्कुल है। हुँ। उनके लिए नुक़सानदायक। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आप देखें आधुनिक समय में हमारे पास बहुत-से विकल्प आ चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, ऐसे कौन-से विकल्प हो सकते हैं, जो आज के समय में गंगा की सफ़ाई के लिए ह काफ़ी ज़रूरी जो है साबित हो सकते हैं?
जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल है। वैसे मैं किसी भी अ, ऐसी परियोजना से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, निजी तौर पर बताऊँ तो और ना ही मैं कोई साइन्टिस्ट हूँ। <laughs> लेकिन जितना मैंने पढ़ा है लेखों में और अ, इसके बारे में मैगज़ीन्स के अंदर और अलग-अलग आजकल तो ऑनलाइन ही चीज़ें भी बहुत मिलती हैं। वहाँ पर पता चला है कि आज, देखिए, 2 कुछ तरीके हैं वैज्ञानिकों के पास, जिसमें से पहला तरीका तो ये है कि इंडस्ट्रीज़ से जो वेस्ट निकलता है ना, औद्योगिक कचरा जिसे कहते हैं, उसको पहले ही छान लिया जाता है और सिर्फ़ अ, मतलब 10% कचरा ही रह जाता है पानी में, जो कि फ़िर जो कि बायो बायोलॉजिकली आप उसको ख़राब ख़त्म कर सकते हैं। जी, और वो पानी फ़िर नदियों में छोड़ दिया जाता है। चलिए, यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गई। दूसरा एक तरीका ये है कि बायो एक बायोलॉज़िकल अ, कुछ ऐसे ऑर्गैनिज़म्ज़ होते हैं, जिसे कहते हैं ब बैक्टीरिया जो होते हैं ना अ, ब जीवाणु। इन जीवाणुओं से नदियों में सफ़ाई करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। शायद दिल्ली के और आसपास के क्षेत्रों में ये तरीका ज़ारी है। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत बड़ी होती है नदी, अब उसमें कितना डालोगे आप? कितनी ही कोशिश करो, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, इसमें शुरुआत अच्छी है और धीरे-धीरे वक़्त के साथ-साथ आने वाले 10-20 सालों को अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो शायद नदियाँ साफ़ हो जाएँगी।
हुँ, बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। ये तो है, बिल्कुल। बिल्कुल। एकदम, एकदम। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, उसको मैनेज़ करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है। हुँ, <clicks tongue> अच्छा। बाय अ, ख़राब कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही। हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जा रही है, बिल्कुल। <laughs> ये बात तो सही है। हुँ। बहुत सही बहुत सही आपने बात बोली। बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए में ये जो नदियों की सफ़ाई है, इसके अंदर सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
जी। हाँ, हाँ। मुझे वही बात तो है ये, सबसे बड़ी बात तो यही है, लोग समझते नहीं हैं। देखिए कितनी ही ह आपकी जनरेशन ह जो हम लोग हैं, और हमसे पहले वाली जो पीढ़ी है, हमारे आने वाली पीढ़ी है, वो सब आप जानते हैं हम लोग मिडल क्लास फ़ैमिली के लोग हैं, पढ़ाते हैं लोगों हम भी समझते हैं, अपने आस-पास के क्षेत्रों को भी बताते हैं। लेकिन अ, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें कुछ ऐसे वर्ग वर्गों की बात करें जो अभावग्रस्त हैं। वो तो सोच ही नहीं पाते इस बारे में, उन्हें पता ही नहीं होता है। मुझे लगता है उन्हें जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आप देखेंगे गंगा नदी के आस-पास के जो क्षेत्र हैं ना, दिल्ली में वहाँ पर छोटे-मोटे ऐसे जिन्हें स्लम्स कहा जाता है। छोटी बस्तियाँ बसी हुई हैं। अ, वैसे अवैध हैं वो बस्तियाँ और कोशिश सरकार की जारी है, कि वो उन्हें रिहायशी इलाकों में अ, फ्लैट में भेज रही है। लेकिन आज भी ना उन लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नदियों के आस-पास ना लोग शौच वग़ैरह करते हैं। लोग कपड़े फेंक देते हैं, कचरा फैला देते हैं। ये चीज़ रोकी जानी चाहिए।
हम्म। हाँ ये तो है ही। बिल्कुल। हुँ, एकदम। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। जी, ये तो है। हाँ। हुँ, वही चीज़ है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम सही बात है। नागरिक ज़िम्मेदारी बिल्कुल ज़रूरी है। तो जैसे गंगा की अगर मैं बात करूँ, तो धार्मिक तौर पे सनातन धर्म से बहुत जुड़ी है वो। ठीक है? तो आपको क्या लगता है, ये धार्मिक विश्वास है, और जो नदियों की सफ़ाई है, इनके बीच क्या कभी टकराव होता है क्या?
बिल्कुल। सही है। हाँ, हाँ। जी, ज़रूर होता है। तो अ, बिल्कुल इस बारे में तो ज़रूर बात करनी चाहिए। देखिए आपको ज्ञात ही होगा हिंदू धर्म में भारत में अभी तो सबसे बड़ा धर्म 80 प्रतिशत भारतीय हिंदू है। और सभी के लगभग उत्तर भारत में तो है ये, प ये अ अ, कि एक सांस्कृतिक धरोहर है हमारी ये करना ही पड़ता है कि शाय अपने परिवार में किसी गुज़र जाने पे मृत्यु हो जाने पर उनकी जो अस्थियाँ हैं वो हम जी, गंगा में बहा देते हैं। अ, ज़्यादातर हरिद्वार में, वाराणसी में, प्रयागराज में हो ऐसा होता है। यहाँ पर वैसे मैंने देखा है आजकल कि अ, छोटे-छोटे नदी के किनारों से जस्ट पहले जैसे होता है ना घाट जिसे कहते हैं। उनसे पहले छोटे-छोटे पोंड छोटे-छोटे अ अ, छोटे-छोटे मतलब जिसमें पानी भरा हुआ है ऐसी बावड़ियाँ बना दी गई हैं। और वहाँ पर ये संस्कार कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो अस्थि विसर्जन नदियों में स डायरेक्ट रूप ले प्रत्यक्ष रूप से किया जाता था ना, वो रुक गया है आजकल। ये अच्छी क़दम लगता है मुझे कि अ, हमारी मान्यताएँ भी ख़ ख़राब ख़त्म नहीं हुई और नदियाँ भी ख़राब नहीं हो रही हैं।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। अ, वो हम गंगा में भरवाते है, बिल्कुल। एकदम। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। एकदम सही बात है। बिल्कुल। हुँ। तो आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें युवाओं का कितना बड़ा रोल है। मतलब ये जो गंगा जैसी नदियों की सफ़ाई के अंदर, तो युवा क्या कर सकते हैं और उनका जो अ, किरदार है, कितना बड़ा है?
जी। हाँ, हाँ। जी। युवाओं का किरदार तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाली ज पीढ़ी तो हम लोगों की ही हैं, जो युवा है और और भी जो लोग है, जो मिलेनियल अभी अभी सिर्फ़ किशोरावस्था में आने वाला समय, उनका आने वाला है। तो उनकी तो बहुत ज़िम्मेदारी मिल जाती है क्योंकि चलिए, जब वक़्त गुज़र जाएगा और हम लोग बूढ़े हो जाएँगे, जो हमारे न अगली आने वाली पीढ़ी है, वो सवाल उठाएगी कि, "भैया, आपने हमारे लिए क्या छोड़ा? तो ये सब और समझने की ज़रूरत है कि ये युवाओं को आज हर चीज़ से जुड़ना ही होगा अपने अ, जहाँ पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, अपने अगर स्पोर्ट्स में बना रहे हैं करियर, बहुत बढ़िया बात है। साथ में पर्यावरण से भी जुड़िए और रक्षा कीजिए पर्यावरण की।
बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, एकदम। हुँ, पीढ़ी है, बिल्कुल। <laughs> ये तो सही बात। बिलकुल, बिलकुल। बहुत अच्छी बात है और एकदम सही संदेश भी है आपका। तो आपको क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कौन-से छोटे-छोटे कदम हम ले सकते हैं, जो कि अ, नदियों को या फिर आम तौर पर पानी को बचाने के लिए सही जो स साबित हो सकते हैं?
जी। हाँ, हाँ। अच्छा बात होगा कि चलिए हम घर से अगर शुरू करते हैं इस बारे में बात करना, तो जैसे कि जो भी कचरा है उसे अलग-अलग करना, जिसे कहते हैं वेस्ट सेग्रीगेशन करना, वो बहुत ज़रूरी है। बायो अ, जो वेस्ट होता है, बायो कचरा होता है, आप उसको चाहे तो घर में काम ले सकते हैं। उसको अच्छा खासा वो बना सकते हैं आप, जिसे कहते हैं ना कि एक तरह से अ, बागवानी में काम आ जाते है व वो कचरा। और जो अ अ, हज़ार्डस, खतरनाक अ, चीज़ें होती हैं, जैसे काँच के टुकड़े हो गए, ब्लेड्स हो गए, नैपकिंस हो गए, सैनिटरी पैड्स हो गए। ये सब आप नष्ट करने के लिए एक अलग से ब उसमें रखिए। और अ अ, कोशिश कीजिए कि एक राय रेड कलर का एक बैग आता है उसका अ, बायो हज़ार्ड का, उसमें डालिये वो एक ये कचरा ताकि देखने से पता चल जाए। और जहाँ तक हो सके प्लास्टिक के जो वेस्ट हैं, जो रीसायकल हो सकते हैं, कोशिश करते रहिए कि रीसायकल हो जाए। गद्दे हो गए, अमेज़ोन मँगाते हैं आप तो वो बॉक्सेस होते हैं जो कार्टन, उनको रीसायकल कीजिए।
बिल्कुल। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। एकदम। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ बहुत सही। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, जी। हुँ। काफ़ी सही सी चीज़ है, बिल्कुल, एकदम अच्छा सुझाव लगा मुझे आपका। तो जैसे मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, वो मतलब समझ नहीं पाते। तो आपको क्या लगता ये जो अ, अंग्रेजी में जिसे अवेयरनेस कैंपेन कहते हैं, इसके लिए बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ पाएँ?
ठीक है। सही है। हाँ। देखिए वैसे तो, आपने देखा ही होगा आपने भी पढ़ा होगा स्कूल और कॉलेज में हम लोग अ, वो होता था ना पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जाती थी। एक अलग से एक कोर्स होता था उसका। लेकिन वो नाम मात्र का था, तो मुझे लगता है कि आज वो वक़्त आ गया कि सोशल मीडिया पे इस तरह से कैंपेन चलाई जाए और बल्कि अ, नुक्कड़-नाटक वगैरह जो पुराने स्टाइल होती थी ना जब भी हाँ, उस तरह से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाए। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, अभावग्रस्त इलाकों में जहाँ पर अ, लोगों के पास वक़्त नहीं होता रोज़ी-रोटी कमाने में लगे रहते हैं, और वो तो इन्हें पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है कि उन्हें जागरूक किया जाए, कहीं न कहीं जोड़ा जाए इस तरह के कैंपेन से।
हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, पुराने स्टाइल के। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, ये तो बात है। बिल्कुल, काफ़ी सही बात है आपकी। तो मतलब, सांस्कृतिक पहचान आप देखें हमारी ऐसी नदियों से ही है। ऐसे गंगा है यमुना है, है ना? तो आपको क्या लगता है कि लोग फिर भी इसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं समझ पा रहे? चलो ठीक है हम जैसे हमने बात की धार्मिक तौर पर भी हम जुड़े हैं, ठीक है? और हम ऐसे भी हमारे अंदर ये हमारे पास बहुत सांस्कृतिक नदियाँ भी हैं। फिर भी लोग इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों?
जी। हाँ, हाँ। ठीक है। जी कुछ चीज़ें तो पुरानी मान्यताएँ हीं है हमारी जो आड़े आ ही जाती हैं। जैसे कि धार्मिक एक उदाहरण मैंने दिया की अस्थि-विसर्जन का जो है, वो अब प्राचीन परंपरा रही है। और समझ भी आता है कि चलिए है अब ये नहीं बदलना चाहते लोग। और इसके अलावा अगर जैसे व कुँभ की बात करें महाकुँभ हुआ था, प्रयागराज में। हर 12 साल में होता है। बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है भारतीय संस्कृति में। और यहाँ, मुझे लगता है लोग आज भी धर्म से जुड़े हुए तो हैं लेकिन वो बदलना नहीं चाहते कुछ रूढ़िवादी जो सोच है ना? तो यहाँ मुझे लगता है वक़्त के साथ-साथ परिवर्तन ज़रूर आ रहा है। जैसे मैं बदला वक़्त के साथ-साथ मुझे लगता है और भी बहुत से लोग होंगे धीरे-धीरे बदल रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में।
हुँ, ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, उसपे भी बहुत बिल्कुल। हुँ। ये बात तो है। <chuckles> ये तो है, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि बच्चों को सिखाई ये चीज़े से जैसे स्कूल के अंदर, पढ़ाई के अंदर, मतलब अ, क्या आपको लगता है कि ये जो एक इसका अ, अलग से विषय होना चाहिए? कि इसके अंदर बताया जाए कि नदियों की सफाई करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए?
हाँ। बिल्कुल। हाँ, वो तो बिल्कुल है। कि आने वाली पीढ़ी को बताना ही होगा ये किस तरह से क्या उपाय किए जा सकते हैं। इससे ना सिर्फ बच्चों की सोचने की क्षमता विकसित होगी अ, बल्कि अ, सीखेंगे वो पर्यावरण के बारे में। और कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना रचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मक अ, सोच कहीं न कहीं वो सोचेंगे कि किस तरह से वो किस क्या कदम उठा सकते हैं कि अ, पर्यावरण को बदलने में मदद की। और आए दिन हम सुनते भी हैं कुछ ऐसे बच्चे होनहार बच्चे जिनके बारे में कुछ किया होता है अ, क कहीं न कहीं उन्होंने। ऐसे ही देखिए ये जो आजकल आपने सुना होगा कि अ, बायोफ्यूल बन रहा है। जी तो वो अ, शायद आईआईटी की ही देन है। उसपे रिसर्च किया था आईआईटी के बच्चों ने। तो इसी तरह से आज भी आईआईटी वगैरह के बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हुए नदियों को साफ करने की परियोजना बना रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है आने वाले समय बहुत कुछ होने वाला है।
हम्म। बिल्कुल। हुँ, ये तो है। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। हाँ। क्या बात है! बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। एकदम सही बात है। तो मान लीजिए कि आपको इसकी ज़िम्मेदारी दी जाए, ठीक है? मान लीजिए कि आपको सारे संसाधन, सारी जितनी भी इनकी धनराशि लगेगी सारा कुछ आपको मिल जाए। तो ऐसा कौन-सा कदम है जो सबसे पहले आप उठाना चाहेंगे, इनकी सफ़ाई के लिए?
हाँ। ठीक है। जी, अगर ऐसी परियोजना से मैं जुड़ जाऊँ और मेरे पास इतना पैसा हो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कानून बना दूँगा वैसे कानून तो है काफ़ी लेकिन सख्ती से लागू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि, किसी भी लोगों को जागरूक किया जाए सख्ती बरती जाए कि भई नहीं करना है मतलब नहीं करना है। अगर किसी जैसे अगर मान लीजिए कि नदियाँ साफ़ करनी है तो उससे पहले हमें सड़कें साफ रखनी होगी घर की, तो नदियों के आस-पास के जो लोग हैं। अ, मतलब आस-पास से मतलब 10 प ब 15 किलोमीटर नहीं बल्कि 50 किलोमीटर के जो आस-पास का क्षेत्र है वहाँ सब में आपको बहुत सख्ती लागू करनी होगी इस तरह की। और ख़ास तौर पर जो इंडस्ट्रीज़ बसी होती है बड़े शहरों में वहाँ पर ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह की इंडस्ट्री अ, उसका इंस्पेक्शन हो उनका ऑडिशन औ जिसे कहते हैं ना ऑडिट्स हो ताकि लोग क्या कर रहे हैं वह सब पता चले।
हुँ, हुँ, हुँ। उम, बिल्कुल है। <laughs> ये तो है, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिलकुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। विम सही बात है। तो मेरा आपसे अंतिम सवाल एक ये रहेगा कि मान लीजिए जैसे जो हमने बातें की, सारा कुछ हम कर रहे हैं, ठीक है। योगदान हम पुर पूरा दे रहे हैं, सारे अभियानों का हम साथ दे रहे हैं। तो हम कितने समय में अ, इन नदियों को स्वच्छ कर सकते हैं? क्या आपको लगता है इस बारे में?
हाँ जी। हाँ, हाँ। <laughs> जी। यहाँ पर देखिए अ, हम भारतीयों की एक आदत ये तो रही है की हर चीज़ तुरंत ही चाहिए। और आजकल तो जेन ज़ी का ज़माना है, क्विक कॉमर्स का ज़माना है। अ, 10 मिनट में ग्रोसरी आ जाती है घर में, तो ऐसी आदत हो गयी है लोगों की। लेकिन देखिए कोई भी एक कहावत सुनी होगी आपने कि किसी भी अच्छी चीज़ में वक़्त लगता है। <laughs>
<laughs> ये तो है। बिल्कुल, तभी पूछा मैंने। <chuckles> हुँ, बिल्कुल। एकदम, ये तो बात सही है।
तो मैं वही कहूँगा, दोबारा कहूँगा कि अ, अगर बग नदियों को बचाना है, सफ़ाई रखनी है तो 1 दिन में नहीं होगा, 1 साल में भी नहीं होगा। 10 दिन 10 साल तक हमारी जो मेहनत होगी वो शायद आने वाले 15-20 सालों में थोड़ी-थोड़ी दिखाई देने लगेगी। और फिर आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको हम कुछ ना कुछ तो बचा के देंगे कि हाँ, आपकी नदी जो है साफ़ करके हमने आपको सौंप दी है।
बिल्कुल। क्या बात है! बिल्कुल। मैं भी यही आशा करता हूँ कि ये जो नदियाँ है ज़रूर साफ़ होके ही मिलें, क्योंकि सबकी भलाई इसी चीज़ के अंदर है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
जी। बिल्कुल। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि इस बारे में आपने बात करी मेरे से। धन्यवाद।